Kak, jadi gini ya Kak, ya. Aku mau curhat nih, Kak. Mau cerita, dan kalau boleh minta saran juga ya Kak, ya? Aku tuh lagi mmm, apa ya? Dalam belakangan ini nih udah mulai nih Kak, 2 3 bulan belakangan ini udah mulai khawatir gitu, rada cemas soal mmm tabungan pensiun aku Kak. Jadi, aku itu udah mulai e berpikir memikirkan gitu ya, tabungan pe untuk tabungan pensiun aku, karena aku tuh punya mimpi di umur aku yang eee berapa ya? 45, mentok 47 deh, itu aku udah harus pensiun Kak. Udah mau menikmati hidup. Karena aku juga orangnya memang, detik ini pun gitu ya, sekarang aku hidup nih di kepala 3, gitu ya, eee, 3 1/2 gitu. Nah, itu aku tuh udah kayak, <clicks tongue> apa ya? Selalu memikirkan balance-nya hidup, gitu. Jadi kayak, eee, kerja tuh sama sama kesenangan atau atau atau kenikmatan hidup tuh harus harus setara gitu. Jadi nggak yang kerja, kerja, kerja, gitu. Aku emang orangnya seperti itu. Jadi makanya pengen juga, pensiun muda sih, sekitar 45 gitu, 47 lah mentok, aku udah pengen pensiun. Tapi di satu sisi, <tsk> tabungan pensiun aku nih terlalu sedikit Kak. Dan aku bingung juga sih, marus mulai dari mana, gitu.
Boleh boleh, silah. Oke. Oh, oke. Mmm. Oke. Oh, uwoy. Oke. Heem. Oke, untuk saat ini merasa masih terlalu sedikit uang, pe e tabungan pensiunnya ya? Oke. Eee, sebenarnya udah keren banget nih, kamu umur, 30-an ya? Udah mulai mikir tabungan pensiun dan umur, tadi kalau nggak salah bilangnya umur 45 ya? 45 tuh udah, nggak mau terlalu terbebani dengan pekerjaan, eee, sehingga ma bisa menikmati hidup, gitu. Itu, eee, keren banget sih, gitu. Nah, sebelum aku ngasih saran, boleh nggak ya? Aku nanya dulu. Tadi kan
Sangat. Iya. Iya. Iya, aku kepala 3. Heeh. Iya. Heeh. Iya. Boleh banget, Kak. Boleh banget.
Tadi kan usia, oke, usia awal tiga puluh anggaplah, ya awal tiga puluh.
Aku di tiga puluh lima Kak, tepatnya.
Iya oke, terus kira-kira ingin pensiun itu 45 tahun, nah kalau aku boleh tahu nih, eee, saat ini, mmm, kir eee, kira-kira, besar tabungan pensiunnya itu udah dalam persen aja ya, dari target, udah berapa persen? Dan bentuknya apa? Apakah itu tabungan, investasi, atau apa gitu?
Oke, mhm. Mhm, betul. Oke iya. Iya iya, eee, aku pengennya tentunya uang ya secara kayak walaupun, eee, ini ya maksudnya aku ada di saham gitu ya mungkin ya, dan pernah juga kemarin crypto intinya sih tapi uang ya aku mau, eee eee, berdasarkan cash gitu aku hitungnya itu tuh bukan aset gitu ya Kak, ya, eee, aku sekarang ma ada di tahap masih di, eee, 5-10% mungkin 7% gitu sih Kak, jadi masih sangat dik mhm, dari target.
Mhm mhm. Oke. Dari target? Heeh.
Gitu jadi masih sangat sedikit ya untuk menuju, mmm, <tsk> apa, eee, mimpi aku yang untuk dana pensiun, eee, yang aku impikan lah yang aku targetkan sih Kak, gitu.
Oke, oke dan investasinya? Saham? Oh, ham tadi ya. Baru saham aja.
Dan heeh, hanya saham sih Kak. Aku heeh, aku saham aja sih Kak. Ge e pernah crypto, tapi aku cuman main, eee, istilahnya cuman, apa ya? Mencoba aja sih waktu itu jamannya yang bener-bener, 2021 kalau nggak salah yang bener-bener kayak, lagi booming banget, aku coba ikut, sama temen-temen aku. Heeh, itu aja sih Kak. Pernah coba itu aja. Yang lain nggak pernah sih.
Oh. Iya iya. Bener bener bener. Oke. Nah, kalau aku boleh nanya lagi nih. Eee, dari penghasilan per bulan saat ini, berarti punya penghasilan per bulan kan ya? Kira-kira, dari penghasilan per bulan itu, berapa persen yang bisa kamu sisihkan untuk kamu, menabung atau investasi itu tadi?
Boleh boleh. Yap, mhm. Mmm. Jadi, sebenarnya ini ya Kak ya, Aku, eee, berapa ya? Udah lima tahun kalau nggak salah ya. Aku udah nggak kerja kantoran ya Kak ya. Aku freelance sekarang. Jadi, memang secara pasti nggak bisa ya Kak ya, aku eee, rutin gitu. Berapa heeh, nggak nggak bisa terorganisir seperti itu, cuman memang aku, sebisanya aku akan sisihkan setidaknya, misalkan aku pendapatan aku bulanan kan memang beda-beda ya, pendapatan aku bulanan ini taruhlah 10.000.000, gitu ya Kak ya. Aku akan sisihkan setidaknya 3.000.000 sih, Kak. 30% dari dari ini Kak, dari eee pendapatan aku aku harus, e sisihkan minimal untuk nab per e ini, tabungan si pensiun ini sih, Kak. Gitu. 7.000.000 aku pakailah buat, eee, <tsk> kehidupan sehari-hari, ya hobi aku, dan lain-lainlah, gitu.
Oh, paham. Iya. Heeh. tiga juta oke. Oke. Nah, kalau misalnya, tadi kan kamu bilangnya, investasi di saham ya? Kamu seberapa nyaman dengan investasi dengan risiko investasi saham itu?
Ya. Sebenarnya, eee, e untuk belakangan ini, 1 tahun belakangan ini di 2025, aku sangat nyaman karena memang cukup menghasilkan sih Kak. Eee, saham ini, gitu ya. Karena eee, lagi bergerak naik sekali lah gitu. Aku ngelihat gitu, ya. Eee, di terutama di negara kita, di Indonesia, gitu. Jadi kalau, untuk belakangan sangat oke, cuman kalau aku lihat kayak 2023, contohnya 2022, waktu zaman pandemi itu cukup, ya, cukup, eee, ini ya eee meresahkanlah, gitu. Kurang banget Kak, memang.
Oke, oke. paham, paham. Nah, eee, kalau yang dari penjelasan kamu tadi, mungkin yang bisa aku sarankan, itu hitung angka target pensiun tapi pakai versi sederhana dulu aja gitu ya, supaya nggak ngawang-ngawang bisa pakai rumus cepat sebenarnya target dana pensiun itu misalnya 300 kali pengeluaran bulanan misalnya, nah kamu harus, eee, kamu bisa, eee, menghitung nih, misalnya pengeluarannya pengeluaran kamu misalnya anggaplah kita Rp12.000.000 per bulan gitu misalnya, berarti target, target di usi eee, target pensiun itu berarti sekitar Rp3.600.000.000 ya nah nanti angka ini bisa disesuaikan aja Kak, jadi paling enggak kamu, punya gambaran dulu aja deh gitu, nah, walaupun tadi kamu sudah menetapkan timeline pensiun gitu ya ta eee, usianya tadi kan 45 tahun nih gitu ya, tapi kan mulainya, baru di awal 30, bener nggak mulai berfikirnya itu di umur 30 mungkin, eee, salah satu solusi juga, mmm, kamu bisa, sedikit lebih fleksibel kalau memang kamu mau jadi pensiun dininya apakah eee, kita lihat di, eee, realistis aja gitu kan ya, jadi kalau misalnya starting-nya rendah, mungkin, itu di atas 55, sebenarnya pensiun dininya nah tapi sebenarnya di usia 52 sampai 55 itu, udah cukup moderat sih, jadi ya itu tadi kalau kamu mau, apakah kamu mau mempertimbangkan misalnya sedikit lebih fleksibel agak di, eee, apa sih namanya, nggak 45- 45 tahun banget deh gitu misalnya, itu bisa jadi salah satu solusinya.
Iya. Oke. Oke. Oke. Ya, mhm. Mmm, <tsk> oke oke, mhm. Iya. Iya 45 tahun. Betul betul banget iya, mhm. Mmm. Oke, mhm. Ya. Oke. Mmm, oke, mhm. Iya. Mhm, oke, eee Oke, itu opsi pertama, ya. Bisa juga sih, Kak, mungkin kan, aku nggak harus, saklek, di 45 eee, empat puluh lima atau 47 mungkin 50, 52 tadi, ya. Itu sih masih kayak nggak terlalu jauh lah, mungkin kalau 60 baru batas yang cukup, eee, maksimal atau jauh, ya. Tapi kalau lima dua, eee, boleh banget sih, Kak, dipertimbangkan. Oke oke, Kak.
Betul. Iya, betul. Heeh. Iya. Nah, kemudian, eee, mungkin yang bisa kamu lakukan saat ini nih, adalah merapikan keuangan bulanan. Eee, sebenarnya kamu tuh, udah bagus banget ya, eee, udah, apa namanya, udah paham lah, udah "Aku harus investasi saham", gitu. Nah, mungkin kalau memang kamu kira-kira kamu kepikiran apa enggak, ada investasi lain yang bisa kamu, eee, apa, gunakan yang menurut saya risikonya mungkin lebih rendah daripada saham, misalnya emas, gitu. Emas itu kan heeh, emas itu kan jangka panjang sebenarnya. Memang, eee, kenaikannya, eee, tidak terlalu kayak saham, tapi sebenarnya resikonya lebih rendah lah, gitu. Jadi, paling tidak kamu punya, eee, apa ya, namanya ya, pegangan selain saham itu. Kira-kira kamu, eee, dengan emas, tertarik apa enggak, gitu?
Oke. Eee, mhm. Oke, mhm. Iya, betul. Eee, sebenarnya, ya, nre ini bener banget sih, le apa, membuka pikiran aku lagi, mengingatkan aku lagi, karena memang emas, apalagi di tahun ini kan, mela melonjak pesat banget ya, Kak, ya, menanjak pesat banget di dua ribu dua lima. Jadi, iya, ya, itu boleh juga ya, karena memang, eee, 2 keranjang, gitu, misalkan 2 basket itu, mu eee, lebih mengurangi resiko juga sih, ya Kak, ya, gitu. Apalagi emas, juga cukup menjanjikan ya, di, eee, belakangan 1, 2 tahun belakangan ini. Iya, sih, boleh juga Kak, bedapun bera
Betul. Iya, bener banget tuh. Mhm. Betul. Betul. Iya, apalagi nanti di jangka panjang, gitu. Paling tidak jaring pengaman kamu itu, eee, ada 2 nih.
Iya, ya ya. Bener sih, Kak. Oke, aku akan pertimbangkan sih, itu, Kak.
Oke, nah kemudian
Ada opsi lain lagi Kak, mungkin Kak? Saran lain lagi?
Ada ada, jadi kayak misalnya, eee Aku tadi kayaknya, apa aku udah nanya belum ya? E kamu termasuk tipe yang impulsif nggak?
E iya. Aduh, eee, sangat lagi Kak, lu aku lumayan nah itu yang membuat aku juga, gimana ya? Eee, susah tadi aku udah bilang juga kayaknya deh, a kalau aku itu kayaknya sedikit susah menabung adalah karena, eee, keimpulsifan aku Kak dalam membeli barang yang, eee, notabenenya apalagi itu ho e hobi aku Kak, gitu loh. Misalkanlah, eee, sekarang lagi hobi padel nih aku nih le maen padel. Nah ini, eee, menghabiskan banyak uang nih, e makin susah lagi nih nabung karena aku, selain impulsif aku juga ini Kak menerapkan hidup aku YOLO ya, hidup cuma sekali. Prinsip aku seperti jadi mmm, itu jadi kayak membuat aku juga makin ini sih Kak Nah tapi aku mau nanya sedikit deh Kak, eee, mau minta saran. Aku ada kepikiran untuk ikut yang namanya arisan ya Kak ya. Apa apakah itu baik atau enggak ya? Maksudnya e akan berpengaruh baik atau enggak? Karena aku mikirnya satu sisi oke itu seperti nabung ya? Mikes misalkan Rp1.000.000 per bulan, jadi nanti di tahun eee, tahu apa di akhir tahun aku dapat Rp12.000.000. Tapi kan, ketika aku dapat uang sebanyak itu dengan keimpulsifan aku ini, aku takut jadi malah belanja ya gitu Kak. Itu, gimana ya kayak menurut menurut Kakak gimana ya?
Oke. Mmm. Iya, you only live once, iya. Oke. Mhm. Iya iya e paham paham. Oke. Oke kita, eee, bahas dulu yang impulsif itu tadi ya, gitu. dan kalau menurut saya, di di di bidang olahraga, buat saya tuh juga s termasuk investasi. Jadi sebenarnya nggak apa apa sih kalau mau padel gitu, tapi mungkin diatur nih waktunya. Tapi kalau misalnya impulsifnya terhadap satu barang, yang mungkin kamu sebenarnya nggak butuh, nah mungkin kamu bisa pakai sistem e delay 48 jam. Jadi kamu tahan dulu 48 jam, nanti kalau misalnya setelah 48 jam masih mau, ya bolehlah ambil dari akun jajan gitu ya atau misalnya apa gitu. Tapi ya sebisa mungkin sih, eee kalau nggak butuh ya, eee itu di ditahan dulu gitu, betul. Nah, soal yang arisan, sebenarnya salah satu kegunaan arisan itu memang betul adalah, untuk menabung gitu ya. Tapi, mungkin yang bisa saya sarankan adalah ketika memang mau ikut arisan, pastikan e orang orang yang ikut ini adalah orang orang yang kamu percaya. Bener ya, ja ah hah jadi jangan sampai, orang orang eee i e kamu ikut arisan ini adalah orang orang yang, ada punya potensi untuk, eee lari gitu. Punya potensi untuk nggak bayar padahal kamu misalnya, 12 orang kamu dapatnya nanti di nomor 10 gitu kan, gitu. Ya gitu sih. Jadi, pastikan dulu bahwa yang ikutin e arisan yang kamu ikuti ini terpercaya, betul.
Oke. Oke. Oke, iya. Mmm. Iya. Oke. Ditahan jangan dibeli oke, ya ya ya. Iya. Oh ya pastinya, oke Kak, mhm. Oh ya, mhm. Iya benar sih. Iya iya, bener sih. <chuckles> Oke. Yang terpercaya ya, heeh. Oke. Waduh terima kasih banget nih Kak, udah meng apa ya? memberi saran yang masukannya juga, e kena banget di aku dan aku sangat akan mempertimbangkannya sih Kak. Dan juga udah mendengarkan cerita aku udah ini, udah lumayan lega lah Kak aku. Terima kasih banget Kak.
Wah. Ah. Iya sama sama. Senang sekali ya kalau misalnya saran aku ma e bisa berguna buat kamu.
Iya, oke kalau gitu nanti kapan-kapan aku tanya lagi Kak, kalau memang butuh saran lagi. Terima kasih ya Kak ya.
Ya. Sama sama semoga semakin penuh tabungannya.
Amin. Sampai jumpa Kak.